Di saat itu perasaanku memang agak jengkel, marah, dan kecewa ya pastinya ya. Karena aku, eee, saat itu sudah capek kerja, sudah mau pulang, kondisinya 1 jam lagi aku mau siap-siap pulang gitu. Tapi keadaannya dia marah gitu. Aku tahu pekerjaan mungkin terkadang tidak menyenangkan ya seperti yang kita pikirkan. Tapi ya, bagaimana lagi karena kan itu bidang dia, dan itu tanggung jawab dia. Eee, jikalau memang, eee, hari itu atau malam itu pekerjaannya tidak bisa kekejar, tidak apa-apa dia bisa ngomong ke atasan bahwa bisa di delay sampai besok siang misalkan kan, gitu. Jadinya dikomunikasikan mungkin bakal lebih baik daripada kita minta tolong heeh, dan memberikan respon neng nega negatif Kak, itu kan tidak enak ya. Gitu.
Mhm. Iya. Iya. Mhm. Betul. Iya. Iya. Mmm. Iya betul. Bahkan akan lebih baik ya? Iya, bisa dipahami mungkin menurut Kakak segala sesuatu tuh kalo dibicarakan pasti ada jalan keluar gitu ya Kak, ya?
Betul sekali. Begitu juga dengan minta tolong yang enak ya, gitu.
Hmm. Iya, eee, mungkin kan ada beberapa orang yang berpikir, eee, bahwa kalo kita minta tolong atau ke keseringan minta tolong dianggap tidak mandiri. Nah menurut Kakak gimana tuh, kapan sih kita harus, mmm, mandiri dan kapan rasanya itu perlu memang minta tolong?
Baik. Oke, kalau untuk aku eee, aku, melihat minta tolong itu ya, enggak harus selalu memang sih enggak harus selalu minta tolong dalam, eee, setiap waktu. Kita harus juga melihat potensi diri kita saat melakukan so sesuatu. Di saat kita misalkan, eee, hanya bisa nih masak sendiri gitu di rumah ya, dan tanpa minta bantuan kakak. Oke, kita coba lakukan dulu. Tapi misalkan nih, eee, di saat kita masak ternyata bahannya habis dan dibutuhkan bahan untuk beli di warung gitu. Nah nggi mungkin kita bisa minta tolong ke kakak kita, "Kak, tolong bel belikan penyedap bumbu," gitu. Atau, "belikan garam," misalkan kan. Itu kan bisa ya, karena saat ini aku enggak bisa pergi meninggalkan kompor yang menyala. Begitu. Tapi misalkan
Iya. Betul. Ah, gimana tuh maksudnya Kak? Betul. Mhm. Betul. Ah, oke. Iya betul. Betul sekali. Akan lebih bahaya lagi gitu ya, Kak, ya.
Betul sekali. Dan kita di situ kan bisa melihat pengertian ya, mengapa dia minta tolong. Atau mengapa kita minta tolong gitu. Nah misalkan kalau, eee, kita hanya lap-lap rumah dari debulah gitu, kita bisa lakukan sendiri. Dan, eee, kita cukup dikitlah yang bakal kita lap nih barang-barangnya, ya mungkin enggak perlu minta tolong juga enggak apa-apa, karena kan kita tahu, kita mampu menyelesaikannya sendiri, gitu Kak.
Betul. Iya. Betul. Mmm, ya betul sih betul. Eee, terus kalo yang Kakak pahami selama ini ya. Apa sih yang membedakan seseorang yang memang butuh bantuan dengan seseorang yang tidak mandiri. Art eee, dalam artian ketergantungan gitu Kak.
Mhm.